Olha, eu queria saber se você pode me ajudar com algum conselho, alguma dica do que fazer no meu caso, que é o seguinte, eu tô muito cansada o tempo inteiro, assim. <chuckles>
Hum. Uau. Sinto muito.
Pois é, um clássico, né, dos tempos atuais. <chuckles>
Exatamente, é. Uhum.
É que eu, assim, eu tenho trabalhos freelancers que s que são, teoricamente, uma ótima ideia, porque eu posso fazer tem alguma flexibilidade, né, e um é remoto, os outros eu agendo, assim, com os clientes, enfim, quando eles precisam, então eu posso ajustar um pouco os horários, só que aí eu não sei eu nunca tinha trabalhado assim, eh, com esse tipo de trabalho tão flexível, eu estava mais acostumada a trabalhar mesmo 8 horas por dia num escritório e, enfim, eh, e era um outro tipo de cansaço, eu acho, sabe, esse agora é um cansaço diferente. Eu acho que o fato de que cada dia que eu acordo, eu não sei como vai ser meu dia, assim, tem a flexib eu posso trabalhar a hora que eu quiser em um deles, os outros eu dependo dos clientes pra agendar, mas aí é aquela coisa, sabe: "Ah, você pode vim às 4h?", aí depois: "Ah, você pode vim às 6h, na verdade. Trocar das 4h para as 6h?". Aí eu falo: "Posso". Aí o outro eh eh, na verdade o outro trabalho é eu lidando com alguns prestadores de serviço, que também é o caos, né: "Ah, a gente se fala", eu odeio isso, eu odeio a imprevisibilidade, sabe, e aí eu acho
Aham. Exato. Aham. Uhum. Sim. Sim. Aham. Hum. Aham. Eita, e a Sim, sim.
Talvez seja um dos motivos que eu tô ficando tão cansada.
E então você percebeu pelo que eu tô escutando, você percebeu que essa exaustão começou, eh, desde que o seu trabalho tá muito mais, eh, flexível, é isso?
Hum, é pior que é, eu acho que é uma exaustão estranha também, porque, como eu ganho por hora, eu também me sinto na obrigação de fazer tudo, sabe, o tempo inteiro.
Aham. Entendi. Aham. Aham, entendi.
E talvez eu também não esteja deixando o tempo pra eu descansar, sabe, eu tô meio no escala sete por se sete por zero, por zero de descanço, sete de trabalho, e
É. Sei, sei. Entendi, e quantas horas por por semana que você costuma trabalhar?
Você não tem ideia, tá aí tá aí uma coisa que eu não sei que ficou tudo caótico, eu fico assim, ligada no 220 o dia inteiro. Eh, e putz, eu realmente acho que eu deveria fazer esse cálculo, porque eu devo estar e pior que assim, mesmo quando tenho os horários no intervalo, por exemplo, "Ah, hoje eu trabalhei de manhã e aí eu fiquei", tive um intervalo de 3 horas pra almoçar, fazer algumas coisas na minha casa, aí fui interrompida de novo por um pequeno momento, porque alguém foi fazer uma entrega, ah, e que não era pra mim, era pra um dos clientes, daí eu fui lá, peguei a entrega, voltei, 10 minutos da minha vida, sabe, porém fico ligada, sabe, eu tenho que ficar alerta. Então, mesmo no meu horário de descanso, fui interrompida
Entendi, você Uhum. Entendi, uhum. Aham. Aham. Entendi. Sim, sim. Sim. Aham. Uhum.
Que se você pensar de um modo racional, pô, você teve 3 horas, 10 minutos, você foi lá e pegou um negócio tá, mas para o meu cérebro, eu fiquei em standby, sabe, como se fosse assim. Eu não fiquei desligada.
Sim, sim, entendo perfeitamente. Eh, é como se você não conseguisse desconectar, porque a imprevisibilidade, eh, faz com que o seu cérebro esteja sempre conectado, né, eh, e parece que esse cansaço vem mais do fato de que você está ocupada na sua mente o tempo inteiro, mais do que fisicamente ocupada o tempo inteiro, pode ser?
Hum. É, uhum. É. Isso, é exatamente, porque se alguém analisar de fora, vai falar: "Tá bom, mas aqui na sua planilha de horas você trabalhou só 5 horas hoje não tinha que estar tão cansada", eu trabalhei 5 horas, todas picadas e espaçadas, sabe, fiz 10 minutos aqui, fiz 1 hora ali, fiz 1 Sei lá.
Uhum. Exato. Aham. Sim, é, entendi. E vem cá, você já tentou, eh, fazer um um horário, tipo um schedule pra você, que tipo assim: "Olha, dessa hora dessa hora, eu vou fazer esse trabalho, dessa hora a essa hora, eu estou disponível pra esse outro, hum pra esses outros 2 trabalhos, e, se me ligarem fora desse horário, pra esses 2 horários, então vai ser só amanhã no mesmo horário". Você já tentou fazer alguma coisa assim? É possível com o tipo de trabalho que você tem?
Eu acho que é, com um deles com certeza, porque sou eu que decido tudo, agora os outros 2, um depende do de uma cliente e o outro é basicamente, assim, tomar conta de um apartamento que está sendo tem coisas pra fazer, tipo, pôr internet, arrumar um forno, arrumar um ar-condicionado, e não vão pessoas lá, né.
Uhum. Aham. Aham. E é quando aparece o problema, né.
É, e e os problemas já têm, mas o problema é quando os prestadores de serviço podem dar o ar da graça, né, que aí é é um grande é um grande pandemônio, aí eu fico meio que na mão deles, porque e eles ainda fazem uma coisa incrível, que eu tô na Itália, né, que eu ligo e falo: "Moço, quando o senhor pode vir?", aí ele fala assim: "Te ligo amanhã". Não tem nada pi pra mim é uma relação tóxica com o prestador de serviço. "Cara, o senhor não tem uma agenda? Abre a sua agenda aí, pô, me fala qualquer me fa" exato, eu sou a pessoa eu sou eu o que eu quero das pessoas? Eu não estou exigindo nada, eu só quero uma data e um horário, e eles não conseguem Eles ficam: "A gente se fala", e pior que assim, a eh, eles também não usam o WhatsApp, eles ficam ligando, que também me irrita muito, porque eu não desconec
Entendi. Aham. Como assim? É. <laughs> Exato, "abre a sua agenda e me fala agora, a gente está no telefone agora, né". Uhum. Entendi. Entendi. Porque daí se você não a exato, se você não consegue atender naquele minuto, você perdeu a chance de falar com eles, né.
É. Perdeu a chance. Putz, a Itália é o lugar perfeito pra alguém como eu, que tem ansiedade e não consegue se desconectar do trabalho, de pirar. Porque assim, por se ele manda no WhatsApp, se ele mandasse assim: "Eh, vou ver, amanhã eu te" ao invés de falar "amanhã eu te falo", ele podia me mandar: "Olhei na minha agenda, posso sexta às 11h". Beleza, é um ser humano normal, mas na Itália não, ele vai me ligar amanhã, a gente vai conversar, ele vai falar a vida dele inteira e vai me passar uma dúvida, vai falar: "Talvez eu possa sexta de manhã", que é pior ainda, que não é um horário, é tipo um período.
<laughs> Exato. Entendi. Claro, porque daí fica aquela coisa aberta, né.
Isso, que aí, ele vai me ligar quando ele chegar, que pode ser às 7 ou meio dia. Entre esses 2, ele pode aparecer. Então a chance
Uhum. É, e um uma pergunta, você acha que existe a possibilidade de um desses trabalhos seus, né, que você falou que você, eh, controla o horário que que que é mais flexível, de você levar esse trabalho para esse apartamento onde você cuida, eh, e esperar a pessoa lá, porque, por exemplo, se ele falar: "Eu vou sexta de manhã", e você leva o seu trabalho para lá, você está lá trabalhando sexta de manhã, na hora que ele que ele te ligasse, já está lá?
Uhum. É, pode ser, mas também na verdade, o trabalho é 100, metros o apartamento é outro, é 100 metros da minha casa. Eu se o cara ligar É, hum, eu
Ah, então é bem pertinho, não é que você precisa tipo, gastar um tempo de de de deslocamento de um lugar para o outro.
Não, não, eu Não precisa, se o cara me ligar, não, ele vai esperar um total de tipo 2 minutos na porta e se eu demorar para sair, tal.
Entendi, entendi, então é é é bem tranquilo, nesse sentido, é mais a questão de você estar no stand-by mesmo, né.
É tranquilo. É é o standby mental, ele é complicado, eu acho que, realmente, precisaria mas essa confusão toda ela vai acontecer, pelo menos do apartamento, vai acontecer só por nos próximos 2 meses, depois vai acabar. Agora, o que eu sinto é que a história do apartamento e dessa outro outro trabalho que eu tenho, que é esporádico, só aumentaram esse fato, porque, mesmo com esse trabalho que é controlado, que eu posso fazer quando eu quiser, eh, eu também estava com essa exaustão crônica também.
Ah, ok, e depois termina isso. Uhum. Com essa dificuldade. É.
É, porque, aí, eu posso fazer quando eu quiser, mas quando eu não estou fazendo, eu penso que eu poderia estar fazendo,e <chuckles> então.
Aham. É, entendi. Então eu acho que pra esses outros 2 trabalhos que você pode fazer quando você puder e quiser, você poderia criar esse horário, né, vamos supor, se você tem uma meta, que você falou que ganha por hora, né, se você tem uma meta de ganhar tanto, quanto que é tanto dividido por horas? E quanto que é tantas horas dividido por 5 dias, né? Pra você poder ter 2 dias livres, eh, ok, então seriam 8 horas por dia, ok, perfeito. Então vamos organizar aqui na agenda para fazer esses essas 8 horas por dia, né, e, aí, você coloca na sua agenda: "Ok, tal hora a tal hora, esse trabalho. Tal hora a tal hora, não vou nem atender o telefone, não vou nem olhar para ele, vou ficar ali de perna para o ar. Tal hora a tal hora, é o outro trabalho", porque, daí, você, eh, já tendo esses limites criados, é como se você desse permissão para a sua mente não pensar que você poderia estar fazendo, porque você já decidiu quantas horas você quer fazer, você já está cumprindo a sua meta, né, então você consegue, eh, falar para o cérebro: "Não, tá tudo bem, não poderia estar fazendo, porque essa não é a hora de fazer", sabe, Você acha que isso poderia te ajudar?
Uhum. É. É. Uhum. Uhum. É. Uhum. É verdade. É, eu acho que sim, porque eu acho que tudo ficar meio solto, assim, como uma possibilidade, é muito ruim para o meu cérebro, ele
Exato, é, porque, daí, você está constantemente pensando: "Ah, poderia estar fazendo aquilo", e, aí, quando você tá fazendo aquilo, sabe, poderia estar fazendo o outro. Então você nunca está ali, presente, né.
começa a me cobrar. Uhum. É verdade, nunca tô no presente, tô s e aí, quando você tem o tempo pra descansar, é como sint sente uma culpa enorme, né, do tipo "Nossa"
Exatamente, exatamente.
você tá aqui nessas 2 horas com o pé pra cima, sendo que poderia estar o quê? Ganhando dinheiro, <chuckles> mas
Exatamente, mas quando você tem esses limites estabelecidos e claros, e dentro do seu limite você tá cumprindo a sua meta, <sniffs> o seu cérebro sente essa permissão de poder desconectar e descansar, né?
É, tô precisando, que era a única coisa boa de ter um trabalho, né, das 8:00 às 17:00. Você larga a caneta e some, do tipo: "Ah, agora chega, vai fazer as suas", né.
Exato, exatamente. En Uhum. Exatamente. Então, se essa rotina funcionava pra você, talvez criar uma rotina parecida, eh, com a su com a sua própria realidade atual, vai te ajudar nesse sentido, né?
Uhum. É, é, eu acho que é isso
Se não acaba afetando o seu sono também, né, acaba ficando ruim em outras áreas.
Total. Ah, sim, eu tô dormindo muito mal. Ai quer dizer, eu durmo, mas eu não me recupero, como se o cérebro, ele não tá desligado, ele tá sempre no standby até no sono, então. Não dá.
Uhum, sim. Exato. Aham, exatamente, exatamente. Mas eu acho que isso pode te ajudar a estabelecer esses limites bem claros, esse horário bonitinho, né, a rotina direitinho.
É os são os modos Uhum, <clicks tongue> é, com certeza. Olha, eu gostei muito da nossa conversa, muito obrigada. Eu acho que essas dicas aí foram muito boas, deu para organizar bem aqui o meu plano de ação, pra eu desligar a minha cabeça, porque realmente essa exaustão tá acabando comigo, eu preciso desconectar. Muito obrigada por tudo.
Né? Que bom, obrigada a você. Imagino, imagino. Um prazer, um prazer. Espero que você consiga se organizar aí.
É, vou tentar. Obrigada, até a próxima.
De nada, tchau, até a próxima.